Oo hindi, ano, para siyang system na nandun na lahat. Nakalagay dun kung kung ano yung productivity mo ganon. Oo sa computer.
Nakalagay sa sa sa sa ano? Sa computer mismo? Ah, medyo hindi naman ako, sa ano, field ng computer, kaya, sa note na lang, parang notepad lang siya sa phone, mm, 'yo
Mm. Oo, pero okay din yun 'no? Oo, ginagawa ko rin yun minsan, ina-alarm ko sa cellphone ko eh, oo.
Isa pa yan, oo. Kunyari "Ay, kailangan ko pa lang eto deadline." Minsan ano, lahat ng reports na kailangan sinusulat ko. Kasi totoo naman talaga, nakakalimutan mo naman talaga at lalo na pag madami. Buti sana kung paperworks lang ginagawa namin. Siyempre meron din 'yong mismong
Mm. Mm, totoo. Oo. Mm, <smacks lips> oo.
ah field, 'di ba? Kaya iyon. Do'n na ako kumakapit talaga. <chuckles>
Mm, so Oo, talagang oo. 'Tsaka meron atang mga ano eh, pwede ka i-download na mga apps na ano, makakatulong para ma-manage mo yung time mo. May parang may mga, pwede mong ilagay dun kung ano yung gagawin mo sa para siyang ti ano, para siyang scheduler, ganon.
Mhm. Mm, oo sige, ita-try ko yan. Para ano, para mas maayos.
Mm, oo. Mm, ayun. Talagang napakalaking tulong nung teknolohiya 'no, sa araw-araw natin na gawain, 'di ba? Hindi lang sa trabaho pati din sa buhay natin, 'di ba? Mhm.
Oo. Totoo naman, mm. Tama nama Totoo, oo. Ah, dagdag mo pa yung sa komunikasyon, mas napapadali. Ah, hindi na mahirap, ah, hagilapin yung mga mahal sa buhay. Minsan nga kahit nandiyan na sa kabilang kuwarto, i-cha-chat mo lang kapag may gusto kang sabihin. 'Di ba? oo, oo, "Oh ano, pakiabot nga yung ano" parang ganyan, i-cha-chat mo na lang, 'di ba, makikisuyo ka na lang, ayon. So, lahat naman yan.
Totoo. Mm, totoo. Totoo 'yun. <laughs> Sang-ayon na ako dun, mm. Oo. Mm, mm. 'Tsaka m tsaka isa pa pala na padali na teknolohiya 'yung pagbabayad ng bills. Oo, 'di ba dati, pipila ka pa sa bayad center?
Ay oo, totoo, oo tama, sumasang-ayon Oo. Ayon, online banking or yung transfer oo, totoo. Tama naman yan, sang-ayon ako do'n. Kaya
Ngayon online na, oo, oo. Mhm, ayun, maraming salamat.
Maraming salamat din sa oras mo. Ah.
Oo, marami akong nakuha sa usapan natin ngayong araw. Mhm. <chuckles> Sige po, maraming salamat. Ingat ka po lagi at magandang gabi.
Ako din, yung mga apps na binanggit mo, ita-try ko yun. Maraming salamat din po. Ingat po, paalam!
Sige po, paalam!